Mm, eh, pero pero por ejemplo, yo siempre fui el primer lugar en en declamar poesía en la escuela, frente a toda la escuela y así. Es <chuckles> sí, e-entonces, pues siento que desde ahí estaba, ¿no?, la verdad. Espero que nadie tenga videos de eso <chuckles> o sí, la verdad sí era bien rifado, <chuckles> pero pero bueno, sí, eh, mm ¿qué pero qué me habías preguntado?
Ujú. Ay, qué lindo. <chuckles> <laughs> ¿Qué qué qué te ayuda a mantener qué hábitos o recursos usas para para mantener cierta rutina en en todo este tu camino de de músico?
Ah, sí. Sí, eh, pues ahora noto cosas, de hecho, estoy feliz porque empecé a ir a terapia, eh, para mí es una fortuna ir a terapia, la verdad, eh, y justo es lo que lo que quiero revisar más que nada, qué está qué está pasando ahí, porque la verdad sí hago las cosas sí hago las cosas, de hecho, yo yo organicé un evento, ah, que justo va a ocurrir este sábado acá en mi ciudad y pues va a ir mucha gente, siento yo que va a ir mucha gente, nos vamos a presentar muchos artistas exponentes de la ciudad, entonces, eh, l estoy haciendo las cosas, ¿sabes?, ya llegué a ese punto en el que, pues ya la gente me me me me está empezando a conocer, ¿sabes?
Ya. Ujú. Bueno, qué bueno.
Ah, eh, pero pero pues esto no fue sencillo
Y pues eso igual sirve de motivación, ¿no?, me imagino que que ya haber tenido tu primera presentación y todo es como que eso igual, este, te te te estimula, ¿no?, a seguir a querer más y seguir creciendo